ค่ะ ถ้า บ เราอะอยากจะให้คุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าจะให้คุณเริ่มเล่นหรือสร้างอะไรใหม่ ๆ ในวันเนี้ยค่ะ คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรดีคะ?
อืม ถ้าเอาตั้งแต่วันนี้เนาะ ก็คือจริง ๆ อะ อยากจะแบบว่า อ่า เล่นหุ้นนะ จริง ๆ คิดไว้นานแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่ง เพราะว่า เอ่อ เดี๋ยวเล่าเท้าไปก่อนเนาะ คืออยู่ที่ไทย ใช่ไหม เราก็คือเล่นหุ้นมาก่อน ใช่ไหมคะ ก็คือเล่นหุ้นที่ไทย แล้วมันก็เคยมีครั้งหนึ่งเนาะ เราเล่นแบบว่า อ่า เล่นตามเพื่อน ก็คือเป็นแบบว่า day trade โอ้โฮ เล่นกันสนุก สนานเลย เทรดกันทั้งวันอะ อืม แล้วมันก็
ค่ะ อืม ได้ค่ะ อืม แล้วตอนนั้นคือได้กำไรไหมคะ? ที่เล่น day trade น่ะค่ะ อืม
อุ๊ย ได้สิ ช่วงแรก ๆ โอ้โฮ ได้จนแบบ ได้จนแบบว่าออกจากงานเลย ไม่ทำงานแล้ว มาเล่นหุ้น อืม ใช่
อ๋อ อย่างงั้นเลยเหรอคะ อันนี้คือเรามีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะ หรือว่าตาม ตามอย่างเดียวเลย คือเราไม่มีความรู้อะไรเลยใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
ไม่ เล่นตามเพื่อน เพื่อนมาเล่นที่ห้อง เล่นด้วยกัน ใช่ อืม ใช่ แล้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ มันก็ อ่า อ จบไม่สวยอะ เอา จบไม่สวยแล้วกันเนาะ เออ มันก็เป็น เป็น เป็นเรื่องปกติ ของ คนที่เขาเล่นเดย์ day trade เราก็เลยแบบว่า อ่า พอเราไปศึกษามาแล้วเนี่ยค่ะ เราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราเล่นหุ้นตัวที่มันเป็น เขาเรียกอะไรอะ หุ้นที่มันจ่ายเงินปันผลแล้วกันเนาะ อ่า
อืม ค่ะ อา หุ้นปันผลใช่ไหมคะ?
หุ้นปันผล ก็คือต่อให้มันจะราคาตก ราคาอะไรก็แล้วแต่ มันก็ยังจ่ายเงินพันผล แล้วเราก็ อ่า มีอยู่ 2 ตัวเนาะที่มันจ่ายเงินปันผลทุกปี แต่มันก็ อันนั้นก็คือติดดอยนะ ติด แต่ว่ามีการจ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทมีผลกำไร
อืม ค่ะ อืม ยังได้ปันผล ปันผลนี่คือเขาจ่ายเป็นรายปีหรือว่ายังไงคะ?
รายปีค่ะ อืม เป็นรายปีทั้ง 2 ที่เลย อา เรา ถึงแม้ว่าเงินเราจะจมอยู่ที่นั่น แต่ว่าเงินปันผลมันได้มา แล้วมันก็ได้เยอะ เยอะกว่าการฝากธนาคารด้วย อา ทีเนี้ยค่ะ เราย้ายประเทศเนาะ เราก็เลยไม่มีโอกาสในการไป ไปทำตัวหุ้นตรงนั้นต่อที่ไทย ไม่ได้เติมเงินเข้าไป ไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้ เงินปันผลก็โอนเข้าบัญชีไป ใช่ไหมคะ ถ้ามาถามวันนี้ที่ประเทศอเมริกาเนี่ย ที่เราย้ายมาอยู่อะค่ะ ว่าเราอยากจะเริ่มทำไร เราอยากเริ่มตรงนี้ใหม่นะ อยากเริ่มสร้างมันขึ้นมาใหม่ อา อยากเปิด พอร์ต
อ๋อ โอเคค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เพียงแต่ว่าคือ อืม ค เปิด พอร์ต ของทา ที่อเมริกาเลยใช่ไหมคะ ไม่ใช่ที่ไทยเนาะ? อืม
ใช่ เปิด พอร์ต ที่ อืม ใช่ อยากจะเริ่มแบบนั้น <coughs>
แล้วคิดว่ามันจะมีเทคนิคในการเล่นเหมือนกันไหมคะ?
อา ใช้ คิดว่าเหมือนกันเนาะ การเล่นหุ้นทั่วโลกน่าจะเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของฝั่งอเมริกาเนี่ยค่ะ คือเมื่อก่อนเนาะตอนที่เราอยู่ที่ไทยอะ เราก็มองแบบ เออ ต้องยอมรับว่าบริษัทที่อเมริกาเนี่ยมันค่อนข้าง ตลาดหุ้นของอเมริกาเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก อืม ใหญ่มากเนาะ แล้วเราเนี่ย ก็ตอนนั้นเราอยู่ที่ไทยเราก็มีความใฝ่ฝันว่า อ่า เราก็อยากจะลงมาเล่นตลาดหุ้นอเมริกาเหมือนกัน แต่เราไม่มีโอกาส ทีเนี้ย ณ ตอนเนี้ยเรามีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่แล้ว ใช่ไหมคะ อืม ถ้าถามว่าอยากจะเริ่มสร้างอะไรใหม่ ๆ อยากจะเริ่มสร้าง พอร์ต หุ้นใหม่เลยค่ะตอนนี้ที่อเมริกา
อืม ค่ะ ใหญ่มาก ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ แล้วอันนี้ หลังจากที่เราคิดแล้วว่า เอ๊ย เราอยากจะเริ่ม อย่างเนี้ยค่ะ เรา ม ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับหุ้นของเมกามาก่อนหน้านี้ไหมคะ?
อืม ไม่เคยศึกษาหุ้นอเมริกา แต่ว่าศึกษากราฟการเล่นหุ้น อืม แล้วก็ศึกษา อ่า การเงิน การลงทุนเนาะ เราอ่านหนังสือ หรือพวกการเงิน การลงทุน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า แล้วก็มีบริษัทในใจเนาะ อืม มีบริษัท
อือ ค่ะ อ๋อ มีบริษัทในไทยเราด้วย
ใช่ คือบริษัทในใจเราว่าเราอะ ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นหุ้น หรือเราอยากจะลงทุน อย่างเงี้ย เราอยากจะซื้อหุ้นของบริษัทอะไร ใช่ไหมคะ อืม แล้วก็มีบริษัทในใจ ก็มีแบบว่า น บริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นนางฟ้าของตลาด อะไรอย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อืม อ๋อ ที่เป็น 7 ตัวไหมคะ 7 นางฟ้าไหมคะ? อา <laughs>
ใช่ นางฟ้าทั้ง 7 7 นางฟ้าอะไร สวรรค์ชั้น 7 อะไรของเขาน่ะ อา เราก็มี เราก็มี แต่ทีนี้ว่า อ่า เราก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีนะอย่างที่บอก แต่ก็ยัง ยังดูอยู่ แล้วก็ เราก็จะเล่น ดูหุ้นตัวที่เป็นอะไรอะ ธุรกิจที่ อ่า ค้าปลีก หรือว่า ส คนที่บริโภคของกินของใช้ อะไรพวกนี้เนาะ อืม
เออ อือ คือไม่สนใจที่จะเป็นเกี่ยวกับ Trend ปัจจุบัน อะไรอย่างนี้หรอคะ?
อืม สนใจ หุ้นที่เป็น เอ่อ ระยะยาวมากกว่าที่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นลงหวือหวา อย่างถ้าเป็นหุ้นที่ ที่ AI ใช่ไหมคะ ที่ตอนเนี้ยที่กำลังดังเนาะ อ่า อันเนี้ยมันอาจจะเป็นฟองสบู่ หรือมันอาจจะแตก สลาย ไปได้ตามกาลเวลาเนาะ เพราะมันเปลี่ยนเร็วมาก ๆ อืม
ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ เปลี่ยนเร็วจริง ๆ ค่ะ สำหรับ trend หุ้นในแต่ละปีนะคะ อืม ใช่ค่ะ
อา ใช่ไหม? อืม เราก็เลยอยากจะดูหุ้นตัวที่แบบว่า อ่า ย แม้แต่บริษัทน้ำมันนะ หุ้นบริษัทน้ำมันน่ะก็ยังเปลี่ยนเลย ใช่ไหม? ยังไม่ได้ top คง แต่ถามว่า มันก็ยังมีความที่คนก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมคะ? อา มันก็ยัง
ค่ะ อืม ใช่ ใช่ ถูกค่ะ ค่ะ อ่า ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากที่เราคิดแล้วว่า เออ เราเนี่ยแหละจะมาเปิด พอร์ต ตรงเนี้ย เราเริ่มไปดูหรือยังคะว่า การเปิด พอร์ต ของที่นี่เป็นยังไง ต้องใช้แบบเงินเท่าไร อะไร ค่า fee เป็นยังไง ไรเงี้ยค่ะ?
ค่ะ อืม ก็ อ ค่ะ ก็เริ่มแล้ว เริ่มจากการไปสอบถามเพื่อน ๆ รอบ ๆ ตัวแล้ว แย็บ ๆ หน่อย "เธอเล่นหุ้นเปล่าอะ?"
อืม ค่ะ
อะ เธอพูดเรื่องอะไรอะ อ้าว เหรอ ไม่รู้จักเหรอ โอเคไม่เป็นไร <laughs> เออ เออ ค่ะ อ่า ต่อ ๆ ทีนี้ก็ไปเจออีกคนหนึ่งเขาก็เล่น เธอเล่นเปล่าอะ เล่นสิ ฉันเล่นตัวนั้น ถ ฉันได้เงินปันผลมาทุกปีเลยเนี่ย ปีนี้ฉันจะต้องจ่ายภาษีเท่านี้ ๆ เพราะว่าฉันได้เงินปันผล เหรอ แล้วเธอเล่นยังไง เธอทำไง ฉันก็เอาเงินไปให้อะไรนะ โบรกเกอร์ เขาซื้อให้ เขาจัดการให้ อ้าว แปลว่าไม่เป็น
<laughs> <laughs> อืม แล้ว ก็คือทุกวันนี้ยังไม่เจอคนที่แบบเราจะคุยด้วยได้ใช่ไหมคะ? อ๋อ อืม เหมือนซื้อกองทุน ประมาณนั้นใช่ไหมคะ?
คือเหมือนเขามี เขาเรียกอะไรอะ เขา อะ จะ อ่า คนเนี้ย อ่า มีผู้ดูแลให้ ก็คือ เขาไปที่สำนักงานเลยที่ออฟฟิศเลย เข้าไปเลย แล้วเขาก็เปิด พอร์ต ให้ แล้วเขาก็มีคนมาดูแลให้ คนเนี้ยเพื่อนเราคนเนี้ยก็แค่เอาเงินไป ไม่ได้มีความรู้หรอก
ผู้ ผู้ดูแล เอ่อ ผู้บริหาร พอร์ต อืม ค่ะ ค่ะ แล้วก็ไปให้เขาไอ้นี่ อืม
อา ไม่ได้มีความรู้หรอกว่าเขาเอาไปลงตัวไหน เขาเอาไปเล่นตัวไหน ซึ่งมันต่างจากแนวคิดของเรา ที่เราอยากจะเล่นเอง ซื้อเอง เลือกหุ้นเอง เข้าใจไหม
ค่ะ รู้สึกมันสนุก แล้วก็ลุ้นมากกว่า หรือยังไงคะ? <laughs>
รู้สึกว่า เป็นเจ้าของ อ่า รู้สึกว่าฉันเลือก เอง อ่า ใช่ไหม? อืม ทีนี้ อ่า อย่าง อย่างอันนั้นน่ะ อย่าง อย่างตัวแฟนเราเขาก็จะมีตัวของ เอ่อ IRA เนาะที่เขาก็เอาไปลงทุนในหุ้นเหมือนกัน อันนั้นขึ้น ขึ้นลงตามตลาดภาพรวม ใช่ไหมคะ ฦ เพราะเขาไปลงหลายตัว อ่า แล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งเปล่า ที่ว่าไปซื้อทั้งตลาดอะค่ะ ตลาดขึ้นก็ขึ้น ตลาดลงก็ลง
อืม ใช่ไหม? ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ
อืม ใช่ไหม?
เออ แล้วอันนี้เราสนใจจะเล่นเต็มตัวใช่ไหมคะ? ที่เป็นปันผลเหมือนเดิม เราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแนวของเรา
เป็น ต ใช่ค่ะ คิดเหมือนกัน ยังไม่ แต่ยังไม่รู้ไง ก็คือตอนเนี้ยก็คือวางแผนเอาไว้แบบว่าหลายทางอยู่ อ่า จะมีวางแผนแบบเล่นทั้งตลาดแบบนั้น ที่มันขึ้นลงทั้งตลาด ใช่ไหมคะ อันนั้นก็คือ คือเราเป็นคนชอบดู ดูหนัง ดูอะไรพวกนี้ตัวเอง เหมือน อ่า ตอนนั้นมันมีหนังเรื่องหนึ่งเนาะ ที่ชื่อ "Big Short" อะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ
อืม อันนั้นก็คือตลาดหุ้น
ก็คือชอบมากเลยใช่ไหมคะ? <chuckles>
เออ ชอบแนว นี้ <chuckles> เออ ชอบเรื่องการเล่นหุ้น การลงทุน อา มันลุ้น แล้วก็ชอบแบบว่า pool money ที่แบบเงิน เม็ดเงินน่ะ ที่มันไหลไปอยู่ตรงไหน กองไหน แล้วก็แบบว่าทำไมตลาดเนี่ยมันไม่ปล่อยให้ล้มง่าย ๆ ยักษ์ใหญ่ อย่างเงี้ย เขาไม่ปล่อยให้ล้มหรอก ใช่ไหม แต่ว่ามันก็
อืม มันลุ้น ๆ ค่ะ อุ๊ย อย่างนี้เท่ากับ ค่ะ
อืม มันฝืนยากเนาะ
เท่ากับทางคุณเป็นคนชอบแบบว่าอ่านข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหมคะ? เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอะไรต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาในการเลือกหุ้น <laughs>
อ เรื่องการเงินแล้ว กัน <laughs> <laughs> ห เรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยเท่าไร อา เศรษฐกิจจะขึ้นจะลงอะไรไม่รู้อะ ฉันรู้เรื่องแบบว่า สนใจเรื่องการเงิน การลงทุนเนาะ เออ บางทีอะค่ะ
อ อืม ถ้าเมืองไทยอะค่ะ สนใจเรื่องการ ง การเมืองได้นิดหน่อย <laughs> มันจะเกี่ยวข้องเลย
เออ ถ้าเมือง อ เกี่ยวไหม เกี่ยวไหม? เออ เออ เพื่อ
เกี่ยวอะค่ะ เกี่ยว ๆ เพราะว่ามันจะมีแบบ อ่า 1 ในปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นแบบว่า ตัวไหนมาพร้อมกับคนไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อือฮึ อา ใช่ไหม อันนั้นน่ะเป็นหุ้นที่เราไม่อยากเล่น <chuckles> ไม่อยากเล่นหุ้นกระแส อา ที่คุณถามเมื่อกี้เนาะว่า เออ "สนใจหุ้นกระแสไหม?" เออ ก็ พ เพราะว่าเราเป็นคนที่มาจาก อ่า Day trade เนาะ ที่แบบว่า เอ่อ วือหวามากคุณเอ๊ย วัน ๆ หัวใจจะตก
<laughs> ค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ <chuckles> การ Day trade เนี่ย อืม
ใช่ไหม? เออ! โอ้ คือแบบ อ่า อะไรนะ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะ ที่แบบ ว่าเรากำลังแบบ เพื่อนให้นั่งเฝ้าหน้าจออะ "ดูไว้นะถ้ามันถึงตรงนี้นะ กดเลยนะ กด เลยนะ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเรากดไม่ทัน <chuckles>
ค่ะ ใช่ไหมคะ บางทีเนาะแบบ ในระหว่างที่เขาบอกให้กด คือตัวเขาอะกดไปแล้วไง อืม แต่เรายังไม่ ได้กด ไง อืม <chuckles> พอกดก็ไม่ทันแล้วจ้ะ อะไรอย่างงี้ อืม
ใช่ เออ คือ เออ ใช่ ๆ คือวันหนึ่ง วันหนึ่งได้กัน 50,000 ได้กันเป็น 100,000 ก็มีนะ
ใช่ค่ะ อืม โอ้
อืม แต่มันหัวใจมันจะวายไงมันไม่ไหว เออ แต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยเราอยากจะมาสร้างอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่มันมั่นคงเนาะ ก็คือเหมือนเป็นการแบบซื้อ อ่า ถ้ามันแพงมากก็ซื้ออย่าง อย่างหุ้นกูเกิลเงี้ยเราอยากซื้อเนาะ กูเกิลมาแรงมาก อืม <tsk> แล้ว
ค่ะ ค่ะ อืม แต่ราคาไม่คิดว่ามันสูงไปเหรอคะ?
สูง ก็ถึงยัง ไง <laughs> ถึงแบบว่าเป็นหุ้นอยู่ในใจไง เออ ยัง ยัง ยัง ยัง ยังเป็นการเริ่มร่น เริ่มต้น เริ่มต้น อ่า วางแผนเนาะ เราถือว่าเป็นการแบบว่าวางแผนปูทางก่อนเนาะ เออ สร้างเสาหลักสร้างอะไรให้มันแบบเรียบร้อยก่อนใช่ไหม? อืม
<laughs> อืม อืม ค่ะ อา แต่ว่าบางหุ้นบางตัวอะค่ะ ที่เรามองว่า ตอนเนี้ยมันสูงแล้วอะ มันอาจจะสูงมากไปกว่านี้อีกก็ได้นะคะ อืม
ค่ะ <chuckles> อืม แล้ว อา เราก็ต้องมองในเรื่องของว่า เออ ความโชคดีของเราบางครั้งมันอาจจะมีวันที่ส้มหล่นเนาะ <chuckles> ที่แบบ อาจจะตกไป อะไรอย่างเงี้ย อา <chuckles> รอ ๆ บางทีอะ
ดิ อา <laughs> ค่ะ แล้วอย่างงี้ รออยู่ใช่ไหมคะ? แล้วอย่างงี้เราเคยคิดไหมคะว่า แบบ เออ เราสนใจจะไปเล่นแบบ DCA อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
รอ ๆ อืม ยังนะ คือเอาจริง ๆ นะ เราเป็นคนที่แบบว่าอยากจะ อา ทำอะไรที่เราไม่ต้องนั่งเฝ้า หรืออะไรที่เราไปแบบเป็น อ่า อยากได้อะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของ อย่าง อย่างสมมติว่า อ่า ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอเมซอนใช่ไหม?
ค่ะ ค่ะ
เราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วม เพราะฉันสั่งของอะเมซอน ทุกวันเลย เธอ ฉัน เออ
อืม ไม่ก็อย่างนี้เราก็ซื้อเป็น DCA ได้เหมือนกันหรือเปล่าคะ? ที่แบบว่าค่อย ๆ ทยอยเข้าไปแบบว่า เหมือน อา ค่อย ๆ ทยอย เพื่อที่แบบมาถัวไง <chuckles>
เออ อันนั้น ใช่ ๆ เออ ถูก ๆ อันนั้นก็ใช่ ทยอย อืม อันนี้ อันนี้ก็ได้นะ อืม ก็คิดอยู่เหมือนกัน แต่ตอนเนี้ย มันอยู่ในช่วงของ เขาเรียกอะไรอะ วางแผนเนาะ ในช่วงของความวางแผน การเริ่มต้น เริ่มสร้างใหม่ เพราะว่าเรามาจากที่ไทยอะ เราก็มีพื้นฐานมาจากตรงนั้น ใช่ไหมคะ อืม แต่ทีเนี้ย พอเรามาสร้างใหม่เนาะ ตอนเรายังไม่ได้เลือกเลยว่าเราจะ จะไปทำแบบเพื่อนเรา เข้าไปที่ออฟฟิศเราไปให้เขาเปิด พอร์ต ให้ แล้วให้เขานั่งดูให้เราหรือเราจะมาอีก เพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่า "เธอจะไปทำแบบนั้นทำไม? เธอเนี่ยเข้ามือถือมันมีแอปเนี่ย แอปชื่ออันเนี้ย เธอโหลดลงมาเลย ง่ายจะตาย แล้วก็ไปผูกกับบัญชีเธอ เธอจะซื้อตัวไหนเธอก็กดซื้อไปเลย" ฮะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม
อ้อ เหรอ! อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ อันนั้นเราก็ยังไม่ได้ศึกษา
อันนี้คือสามารถเปิด port ได้ใน ในมือถือเลยใช่ไหมคะ? ทำเองออนไลน์เลย ก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม แล้ว ก็เลยคิดอยู่ว่า มันสะดวกเกินไป ไหม แล้วมันจะโอเคหรือเปล่า? <giggles> ใช่ไหม? เออ ไม่ คือเหมือนมันสะดวกเกินไป แล้วมัน แอปมันเชื่อถือได้ไหม เราต้องไปศึกษาลึกลงไปอีกเนาะ ใครเป็นคน สร้าง แอปขึ้นมา ใครเป็นเจ้าของ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเพื่อน ก อืม
<laughs> เดี๋ยวทำให้เราแบบว่าใจร้อน อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ? อืม อ๋อ ก็จริงค่ะ ใช่ เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยต้องระวังนิดหนึ่งอะค่ะ เห็นข่าวจาก สแกมเมอร์ กันเยอะอยู่ทีเดียว ที่แบบไปลง เนี่ยค่ะ ลงทุนเหมือนกัน ใช่
นั่นน่ะสิ ในแอปนี่แหละ ในแอปเลยนี่แหละ ก็คือมีเพื่อนโดนหลอกมาแล้ว ก็คือว่าเขาไปลง อ แอปอะไรอะ ซื้อทองอะ ซื้อทองของห้าง อ่า ห้างที่ตรงเยาวราชอะค่ะ แล้วเขาก็ลงแบบเป็นหลักหมื่นเนาะ เออ แล้วเขาก็ปันผลมาทีละ 300 500 เออ เพื่อนก็ดีใจใหญ่เลย ก็ลงต่อไปอีก อืม พอตอนนี้พอลงต่อไป หายเลย
อ๋อ เหรอคะ? ค่ะ อืม หลอกให้ดีใจในตอนแรก <chuckles>
ใช่ แล้วก็ลงเพิ่ม ๆ แล้วก็หายไป เราไม่อยากเป็นแบบนั้นไง เราก็เลยแบบว่า เออ ค่อย ๆ สร้าง ค่อย ๆ สะสมเอาแบบที่น่าเชื่อถือได้เนาะ แล้วก็ค่อย ๆ เก็บแบบที่คุณพูดอะ
แล้วก็ ค่ะ อือ ก็คือค่อย ๆ วางแผนไปด้วยใช่ไหมคะ? ว่า เออ ฉันจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง ก็คือเราจะไม่บุ่มบ่ามเนาะ เราจะไม่แบบว่า เหมือนตอนนั้นที่เราแบบว่า เคยตัดสินใจผิดพลาดไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแบบหนึ่ง แล้วก็ทำว่า เออ ในสิ่งใหม่ที่เราจะทำก็เราจะไม่ไปเป็นแบบนั้นอีก ก็ดีนะคะเนี่ย อืม
ใช่ค่ะ ใช่ อ๋อ ไม่ <chuckles> เออ ถูกต้องค่ะ อืม แล้ว อือ เราก็จะอยาก จะแบบว่าแบ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงเนาะ อ่า เหมือนแบบว่า อะ ถ้าเราเป็นหุ้นไอที เราก็จะแบบ เออ ไอทีบ้าง เลือกไอทีตัวที่เด็ด ๆ มาที่เราชอบเนาะ อ่า อย่าง อย่างตอนนี้ Apple ก็ ตก เนาะ ก็ เอ่อ เอ่อ น่าจะ อืม เพราะว่าเขาอาจ ตอนแรกเราก็คิดว่า เขาจะมีแบบอะไรหวือหวามา แล้ว หือ คนจะต้องว้าว มันไม่ว้าวไง อ่า แล้วก็อาจจะมีพวกสาระ สาธารณูปโภค พวกอะไรพวกเนี้ยค่ะ กระจายเนาะ เพราะว่าถ้าเกิด
ค่ะ ค่ะ อืม ก็คือเราจะกระจายไปแบบหลาย ๆ ตัว เงี้ยหรอคะ?
ถูกค่ะ ถูก กระจายเอาที่เราชอบ เอาที่ชอบ ที่ชอบ อะไรเงี้ย แต่ก็ต้องไปศึกษาลึกลงไปอีกอะเนาะ อืม แต่ถ้าถามว่า วันเนี้ยอยากทำอะไร? เนี่ยแหละที่อยากทำ
อือ ค่ะ ใช่ แต่ ค่ะ โอ้ ก็เป็นความคิดที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ดีทีเดียวนะคะ นอกจากที่ว่าแบบ เออ เราจะได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วอะ เราก็ยังสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ด้วย อะไรเงี้ยค่ะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบมาแชร์แบบประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ในเรื่องการเล่นหุ้นเทรดหุ้นเนาะ แล้วก็เล่าถึงประสบการณ์เก่า ๆ แล้วก็มาเป็นข้อคิดสอนใจให้ในวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ หวังว่าเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันอีกนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
อือ ใช่ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ